Послушай, расскажи о дне, который ты никогда не забудешь.
Слушай, знаешь, на самом деле дней таких, которые останутся в памяти на долгое время, их очень много. Но, пожалуй, вот а а один из них- это такой особенный в плане своего такого эмоционального состояния и такого некого принятия <chuckles> от момента жизни, а, связанно с тем, что я просто уехал из своей страны от семьи. И это было просто такой момент, шт который, пожалуй, наиболее такой драматичный и эмоциональный, в плане того, что вот сначала вроде ничего такого не происходит, вы все общаетесь, даже вот вот пе перед отъездом: всё хорошо, всё там семья, ещё рядом все. И вот потом ты садишься в этот автобус, ещё так вроде, ну пока держит, нормально, ни никакого-то такого осознания не приходит, всё ещё находишься на месте, но как тока закрылась эта последняя дверь, автобус тронулся, и ты осознаёшь, что дорога в один в одну сторону, и шанс, что ты в принципе вернёшься обратно, он, ну практически нулевой, или его вообще ну да, со собственно практически нулевой. Поэтому, пожалуй, этот день, вот несколько лет назад, наверно, стал таким наиболее от отбивающимся в памяти. Потому что вот было вот такое вот эмоциональное такое будоражение, потому что перед этим, скажем, ты ещё с друзьями, с семьёй, всё вот вместе. Ты ты как бы понимаешь, что ты уедешь, но нету вот этого принятия этого, вот это к последней фазы такой, к что вот всё, это уже осознание, что тебя уже здесь, в этом месте нету. И как бы жизнь шла своим там чередом какое-то время, всё, несмотря на то что планы уже были, уже всё было подготовлено, чемоданы уже практически собраны, но вот именно тот вечер, он, конечно, был наиболее таким
Мгм. Да-да. М. А, понятно. Мгм. Да-да. Ага. Мгм. Понятно. Мгм. М.
запоминающимся в эмоциональном плане, что
Понятно.
тронулся автобус, и ты едешь, и всё.
Понятно. А вот это решение на отъезд, оно было принято задолго до отъезда или в какие-то короткие сроки?
А, на самом деле, об этом отъезде думалось в течении где-то года, но оно, так скажем, было то да, то нет. Вот. Были пред предприняты разные действия, то есть документы какие-то готовились, а, искались финансы дополнительные, то есть подготавливалась почва, но это скорее была такая, а, э, а что если придётся? Вот. Но окончательного такого решения прямо принято на тот момент ещё не было, потому что обстановка хоть и была критичная, но она ещё как-то позволяла несколько быть более гибким в своих решениях и действиях. Но в какой-то момент уже настала вот критическая ст обстановка, всё было готово и было принято, что всё, через там 2 месяца надо ехать. И всё, и вот эти 2 месяца- они даже как-то не ощутились отчасти почему-то, что они последние, только после того, как уже автобус тронулся и ты понимаешь: "A это были последние 2 месяца после того момента, когда все договорились, что надо ехать.
Мгм. Мгм. Мгм. Понятно. Ясно, ясно. Ну тут интересное свойство человеческой психики то, что как бы вот, э, такая драматичность ситуации не осознается до момента, как ситуация, значит, наступила. Вот, ну в целом как бы и получается основной поток переживаний он б тебя произошел пока ты ехал в автобусе, да?
Мгм. Да. Да, вот это вот какой-то эмоциональный наверно вот оно всё-таки накапливалось как-то вот все эти переживания какие-то, вот эти грёзы эмоций негативных каких-то. Вот эти, э, что, как бы, переживать, скучать, о ком-то думать, вот мысли о семье, оно как-то вот всё в хлынуло просто в моменте. Потому что, вот всё, они там, ты здесь, в этом вот жёлтом большом автобусе. Ря он он даже отчасти даже был такой достаточно пустоватый. Вот, но что хорошо и интересно, это мы уезжали, когда был ещё закат, вот. Поэтому это было достаточно так <chuckles> драматично, что уезжаешь в закат из своего месторождения. <sniffs> Вот, поэтому, конечно, да. <sniffs> Хм.
Мгм. Мгм. Ну понятно, понятно то есть прям как в кино всё.
Да, да отчасти, да. Не хватало ещё какой-то музыки, потому что в тот момент было немного не до музыки, а скорее больше о мыслях. О том, что делать завтра, потому что завтра наступит абсолютно новый день, в абсолютно новом месте, в незнакомом месте, с другими людьми, с другой культурой отчасти. И, конечно, вот, вот это беспокоило. Ну и, конечно, тот факт, что всё.
Ага, понятно. Ясно. Ну и в этом контексте как бы вопрос
э, ну ты нь не жалеешь о своём решении уехать? Вот. Всё как бы оправдалось? В плане того, что, э, то, чего ты хотел встретить в новой стране, ты там и встретил?
Хм. Мгм. Знаешь, вот это очень интересный момент, вопрос, а, потому что, зная я тогда, чего я достигну сейчас, где я буду,- пожалуй, я бы, наверно, всё равно принял бы такое решение. Потому что, несмотря на то, что это был такая отчасти, хоть и спланированная, но всё-таки авантюра. Потому что не всегда всё идёт по плану, а чаще всё идёт не по плану. Вот и когда ты находишься в абсолютно новом месте, ничего не знаешь, нет ни работы, ничего. То есть какая-то база у тебя подготовлена, но есть вещи, которые делаются уже на месте прибытия и решаются день в день. Вот, но то, чего я достиг за эти года, до чего я дошёл, и что я узнал, с кем я познакомился,- они показали лишь то, что это было абсолютно правильное решение. И без этого решения у меня бы не было и близко того, что я имею сейчас. Мне было бы хорошо, было бы определенно классно, я уверен, что да, у меня было бы в любом случае нормальная работа, э, и так далее, какая-то такая стабильность, и работа была бы даже очень интересная. В некоторых моментах, возможно, отчасти возможностей было несколько больше, но здесь, сейчас, я абсолютно другой человек. Это как будто даже перевоспитание самого себя, это такое- новый путь, новый график, новый я. И это то, чего я, наверно, всегда хотел, но не знал, как это получить, но вот оно и получилось.
Мгм. Да, да. Ага. Мгм. Мгм. Да. Ага, да. Ага. Понятно, понятно. Ну здорово. Вот, ну и как ты думаешь, э, в будущем у тебя таких драматичных ситуаций больше не будет, или обстоятельства, они сильнее нас, и, э, может, жизнь подкинуть и не такие испытания?
Слушай, ну, на самом деле, с учетом того, как меняется этот мир, кто принимает решения и какие решения принимаются, и насколько они не объективны, или предсказуемые, или нет,- то, пожалуй, много чего интересного ещё нас может ожидать. Но благодаря Мгм.
Ну, а в плане, как бы, этого упрочения своего положения, то есть, э, допустим, э, если бы ты на своем предыдущем месте, может быть, был более укоренен там, какая-то была бы более работа ценная, то было бы сложнее уезжать. Вот. А с того места, где ты щас находишься, ты сможешь также, ну, относительно легко сорваться или все-таки ты предпочтёшь, э, именно бороться за это место?
Мгм. М. Мгм. Эм, думаю, что мне будет отчасти легче сорваться, потому что, несмотря на всё- это всё-таки не моя родина, хотя это место дало мне много. Вот, но, конечно, всё зависит от ситуации общей, потому что, если везде будет плохо, то, ну, нужно будет что-то делать. Вот, но в целом, за счёт того, что, э, всё всё, что произошло, оно придало такой отчасти мобильности и умению рассуждать и правильно принимать какие-то решения, что-то планировать, то, наверное, значительно было бы проще. Плюс, как бы, одно дело, когда у тебя есть дом, работа, оно тебя держит, ты не можешь от этого отказаться в моменте. Хотя зависящая от ситуации, но очень тяжело з от отказаться от того, что у тебя есть сейчас, и то, что нажито непосильным трудом, долгими годами и так далее.
Мгм. Понятно, понятно. Ясно, ясно. Ну конечно, конечно, непосильным трудом!
Да, а когда этого нет, то значительно проще просто, э, с взять самые важные вещи. Если есть деньги, то и мир мир открыт, как говорится, для любых действий, но
Ну самое главное, чтоб чтоб были деньги.
Да, потому что на сегодняшний день без этого, ну, практически, практически никуда ничего не поехать, ничего не увидеть, ни с кем не договориться, потому что очень много чего они решают. И всё-таки, как бы там не говорилось, но это отчасти 1 пункт <laughs> открыть кошелёк и посмотреть, <chuckles> что мы можем. Вот. А всё остальное, конечно, да, поэтому
Мгм. Понятно, понятно. То есть финансовая подушка, она в некотором роде служит залогом тому, что всё будет как минимум более-менее в этой жизни. Правильно?
По крайней, мере финансовая подушка гарантирует возможность что-то начать более, м, а адаптивно, оптимально и в более быстрые сроки, потому что без финансов проблем становится больше, времени затраченного становится ещё больше, и шансов на успех, ну, их значительно меньше, как ни странно. Вот, а когда есть деньги, то они гарантируют решение, как минимум, нескольких проблем, которые могут занять у тебя и время, и здоровье, вот, и собственно и шансы повысить чуть-чуть, ну вот поэт да.
Да. Понятно, а ты используешь какие-нибудь такие, э, ну, скажем так, необычные, но вполне традиционные, э, методы создания финансовой подушки, как, например, приобретение золота, там каких-то украшений дорогих, чтобы была твердая валюта у тебя?
Вот здесь, к сожалению, я, наверное, упустил момент финансовой грамотности в своей жизни, но к этому уже пришёл, правда, чуть-чуть поздновато. Но буду потихонечку вот начинать с этим к этому обращаться, потому что всё-таки валюта должна быть в разных вариантах: и в твёрдой, и в бумажной, и в цифровой, правильной цифровой. Вот, потому что иногда без этого, ну, эна иначе нету никаких гарантий, что ты что-то сохранишь в перспективе, поскольку столько всего меняется, что, ну, мир сходит с ума. И казалось бы, иногда банальное то же золото- на нём могут так спекулировать, что если у тебя его нет, то у тебя проблемы. Потому что, э, люди, которые в этом нес неси не осведомлены и неграмотны, они начнут суету какую-то наводить. А вот если у тебя всё есть, ты просто уже можешь отслеживать рынок, смотреть, что происходит, и принимать какие-то решения. То есть деньги- они дают, э, ваш более широкое поле для действий и защищённость, да.
Да, да. Мгм. Да, да. Ага. Понятно, понятно. А, ну, здорово, в целом замечательно. Спасибо тебе за твой подробный рассказ, очень интересная история, драматичная. Вот, спасибо что поделился.
Хм. Спасибо тебе за такую возможность поделиться этой историей и своими мыслями о том, как в целом можно что-либо делать даже в критических ситуациях, и что может оказаться куда более важным, интересным, о том, о чём даже не задумывались раньше. Спасибо за такую возможность, буду рад поговорить ещё.
Пока.